Uhum. E aí assim, antes de dormir, você você pega rápido no sono, você demora, como que é isso?
É, quando eu estou muito cansado, eu costumo pegar rápido no sono. Quando eu vou deitar um pouco agitado ainda, eu demoro pelo menos uns 30 minutos
Uhum. Certo, então também também seria legal nesses dias que você está mais agitado, se você fizer essa lista, talvez só isso já te coloque mais relaxado pra dormir. Só esse revisitar o que vai acontecer amanhã, já deixa a sua mente do tipo, ah está tudo certo agora eu posso relaxar, sabe?
ou mais. Me mostra que parece que eu estou que está tudo organizado, né, para o para o dia seguinte. Ótimo, gostei disso. Vou aplicar isso sim, gostei.
Está tudo sob controle, exatamente, exatamente. E uma coisa que pode ajudar então é ter esse caderninho do lado da sua cama ali com você, aí se por acaso você acordar às 4 da manhã com os pensamentos acelerados você abre o caderninho e lê de novo, os itens ou vamos supor, está assim, a o a pendência na sua cabeça é assim, ai eu não sei se eu estou preparado pra reunião de amanhã. Aí você vai abrir e vai olhar que você está preparado, que você já pensou em todos os pontos, que está tudo organizado, você meio que conversa com a sua mente oci eh ansiosa.
Ah, ótimo. Hum gostei, interessante.
É a mente racional falando com a ansiosa sabe?
Maravilha, hein. In muito interessante. Gostei desse ponto. Eu nunca tinha pensado dessa forma.